Heu, alors, bah, du coup, j'ai eu les 2 mais jamais en même temps. C'est-à-dire que donc mes précédents voya voisins avec qui je m'entendais pas, eux, étaient envahissants, par contre, ils étaient pas bruyants. Par contre, mes voisins d'encore avant, eux étaient très bruyants. Ils aimaient bien, heu, mettre la musique un peu forte, ils avaient des enfants aussi qui étaient très, heu, beh, c'était des enfants, hein, très vivants qui bougeaient partout et tout mais pour le coup ça, ça me gêne moins.
Ah! <chuckles> D'accord. D'accord. Mmh mh. Heu Ouais, voilà. Le bruit?
Ouais, non, c'est pas, bah, en fait, ça ça dépend le bruit, hein, je oui, p les e puis les enfants puis même, heu, la la fête de manière générale tant que c'est pas abusif, que c'est pas, heu, quelque chose qui est tous les jours, heu, jusqu'à 05:00 du mat, heu, oui, c'est ça. Donc, non, moi, c'était pas quelque chose qui me gênait, au contraire, je trouvais ça, heu, je trouvais ça assez appréciable, en fait, de les entendre, heu, vivre à côté tout simplement. Non, je trouvais ça agréable, ouais.
Ah, les enfants, tu veux dire? Oui, oui. Oui, voilà. Répétitif, heu? Mmh. Ouais, ça amène de la vie au village. <chuckles>
Ouais, c'est ça, moi, j'aimais bien, ouais. C'était pas quelque chose qui me dérangeait. <laughs>
Ouais. Bon, beh, ça va et heu, ou sinon, heu, pour, heu heu, ouais, pour les voisins envahissants, tu as eu que ceux là, du coup? Du comme ils sont pas restés, je peux pas te demander la méthode qui a marché pour, heu <chuckles> pour, heu <chuckles>
Mmh. Ouais, c'est ça et et puis c'est vrai que, mine de rien, heu, avant ça, heu, j'habitais pas au même endroit et pour le coup, c'était mon propriétaire à ce moment-là qui vivait à côté du logement que je louais, qui lui, était envahissant et assez pénible, pour le coup, parce que, beh, voilà, c'est là, c'était d'autant plus compliqué comme situation que c'était mon propriétaire et que je ne voulais pas, heu, je voulais pas lui manquer de respect, en fait et mais c'était, ouais, c'était très compliqué et même là, au final, hein, j'ai pas vraiment trouvé de solution. C'est moi qui suis partie du logement au bout d'un moment parce que je ça me correspondait pas, quoi, donc heu, ouais, ouais.
Mmh mh. Ah! Eh oui. Ah! Mais oui! Bien sûr. Ah mince! Ah oui, mais en même temps, c'est compréhensible, ouais, là, heu, c'est
Heu, ouais, c'est ça et à la fois je s j'avais un peu peur que si j'essayais de lui parler, bah, dans tous les cas, ça allait dégrader un petit peu la la relation qu'on avait et qui, par conséquent, allait faire que j'allais avoir envie de partir, quoi, donc, je préférais juste, heu, ouais, c'est ça, c'est ça, j'ai pris le devant, je me suis dit: «Bon, je préfère partir et trouver autre chose et pas avoir, heu, cette problématique-là de me dire, heu, comment, heu, lui dire, lui annoncer», heu, «J'ai évité les problèmes» entre guillemets.
Mmh. N oui. Heu, oui. Oui, tout à fait, donc heu, tu as pris les devants. <chuckles> Mmh. Mmh, mais c'est vrai tu as il y a on parle de voisins mais il y a des propriétaires qui sont très, très envahissants et heu, par exemple, heu, qu'est-ce qu'il faisait? Il rentrait chez toi quand tu étais pas là?
Mmh mh. Beh, oui, c'est ça.